Oo. Ano ako nun, tawag dito, para mawala yung stress ko, ayun tumatakbo ako, nagbubuhat ako. Ikaw ba, may mga bagay ka ba na ano, ginagawa para hindi tamarin?
Mm. Mm. Oo, meron 'no, um, ayan dagdag ko lang sa sinabi mo 'no, kapag kasi pagod yung utak natin physically, 'di ba? So, parang ano, nawawala yung mga iniisip-isip natin kaya sobrang epektibo din ng ewe ehersisyo. So, ayan, bukod sa ehersisyo ano, ako ay isang malaking gamer 'no, um, ano 'no, ah, hindi ko naman sinasabing nakonsumo na ng, ah, video games yung buhay ko, pero ayun, ah, isa siyang hobby. So, isa kapag ano 'no, parang may sari hawak ko yung sarili kong mundo kapag ako'y naglalaro na 'no, kapag sa mga ganyang bagay tapos kalaro ko pa yung mga kaibigan ko ayun, ang aking kasintahan kalaro ko rin. So, ayun, nakaka-relax talaga yung pakiramdam. So, nawawala lahat ng iniisip ko kapag ganun. Yun yung parang pinaka ginagawa ko kapag hindi kami makatulog.
Oo. Oo. Mm. Hmm, ganun. Hmm, okey. Nawawala talaga yung ano mo 'no, stress mo. Dahil nabanggit mo 'yan, nagawa ko din 'yan dati, eh, siguro nung nag-aaral pa ako.
Hmm, mm. <clears throat>
Kasi pagka patong-patong yung mga proyekto
Mm, kailangan mo lang ng pahinga 'onti 'no?
na ibinibigay sayo ng guro mo oo. <scoffs> Minsan kasi iba rin yung estudyante na a ano, eh, adik talaga sa paglalaro sa nag-aano lang, parang nagtatanggal lang talaga ng oo, nagtatanggal lang ng stress, ganun. Oo, ganun kasi ako, eh, pagka kasama ko yung mga kaibigan ko. 1 o dalawang laro tapos na. Tapos pa babalik na kami sa eskwelahan, mag-aaral na ulit, ganun lang kami. Hindi kami adik sa ano, na dun at dun na halos natutulog sa sa lugar na kung saan naglalaro ng mga
Mm. Mm. Yung balanse lang naman wala namang problema, eh. Mm. <clears throat> Mm. Mm, mhm. Mm. Hmm, mm. Ako 'no, ah, hindi ko naman tatanggi, adik ako nung ano, nung kolehiyo ako. Ah, tipong oo, tipong nagka-cutting ako. Um, nabaliktad ko na lang talaga buhay ko pagkatapos ko gumraduate kasi nangailangan na talaga ng ano, mga pera-pera, ganyan, mm. So, ayun, um, eh, kasi din natimingan din na ano 'no, na pandemya bago ako gumraduate.
Hmm, ganun. Oo. Oo. Lahat naman tayo may mga napag napapagdaanang ganyan, eh.

Kasi dito sa ano, sa siguro kaugalian na din 'to sa Pilipinas na, pagka na-reach ‘pag nahi nakamit mo yung dapat na makamit mong ano, target, mas lalo nilang tinataasan eh, imbis na
Oo, yun yung problema ‘no. Abuso sa ano.
Oo, imbis na parang i-ano ka nila, bigyan ka nila ng award o yung promotion sa ano, sa mga ginawa mo, ‘di lalo nilang tataasan kaya pahirap nang pahirap kasi ang kota namin na 10, 4 lang dati ‘yan eh, pataas nang pataas.
Promosyo mm. Oo. Ah, na nakapansin. Dapat pala ayan nga ‘no, um, nasabi mo rin 'no, kapag ganiyang mga bagay, eh, ayan nako ‘no, yung bare minimum lang yung ginagawa ko sa aking trabaho sa totoo lang.
Yun, ganun naging ka ano. Oo. Ah, okey. Kumbaga kung ano lang yung ano, yung binayaran ka.
Mm. Mm, kung ano yung bayad sa’kin kasi hindi ko talaga ayoko talaga yung ayan, madalas nangyayari ‘yan sa ano, sa mga proyekto namin 'no. So ayun, kung ano yung bayad sa'kin, yun yung ba yun yung effort ko kumbaga.
Oo. Hmm. Oo, pero matanong ko lang, paano mo na ano, paano mo nahahati 'yong oras mo? Minsan para pa kung magpapahinga ka o busy ka pero stress ka gano'n, paano mo na ano, paano mo nahahati?
Ah, oo. So ano 'no, um, siguro swerte na lang ako 'no, ah, kasi propesyon ko, eh, IT 'no tsaka VA, so sa bahay lang ako 'no, 'no, ah, virtual assistant ako na programmer. So parehong part time ‘yon, hindi kinakain yung oras ko, flexible yung hours. So ano 'no, madali lang hatiin yung oras kumbaga, so kapag kailangan kong break hindi naman ako ano ‘no, ako yung bahala sa oras ko. So kapag talagang, talagang mahirap yung pinapagawa 'no, tapos kailangan ko talaga ng ano, pahinga, titigilan ko. Pero ayan madalas sa programming kasi 'no, kapag nasimulan mo na tuloy-tuloy na ‘yan. Minsan ‘di mo mapapansin gabi na, yun yung problema kasi ano, um
Ah, gano’n. Okey. Mhm. Oo. Tama. Hmm, okey tama. Oo. Oo. Tama.
kumbaga focus na focus ka sa pagko-coding eh. Hindi mo map siyempre ite-take advantage ko na no’n yung parang creativity ng utak ko, yung logic ng utak ko. Pero ayun kapag napagod na, pahinga. Ganun lang, hindi hindi naman ano, ah, kumplikado. Ikaw ba?
Mhm. Okey. Oo.